Ờ, mình cũng muốn thay đổi trong cái việc mà mình, à, à, ăn mặc nè, thay đổi những cái việc mà trang phục nè, rồi thay đổi cả những cái kỹ năng của mình, ví dụ như mình sẽ đi học những cái kỹ năng giao tiếp, rồi đi học những cái lớp huấn luyện nữa thì mình đang đặt hơi nhiều mục tiêu
Ừm. À, huấn luyện hả? Huấn luyện là kiểu huấn luyện gì ta?
Ờ, nó sẽ có những cái huấn luyện về thể chất nè, rồi những cái huấn luyện ví dụ như là về, à, à, bản thân ờ, tập bơi nè rồi nh a, nó nó thì mình cũng đang muốn tham gia những cái đó nữa.
Ừm. Kiểu tập bơi hả? À, à. Ừm. Là cũng đang mong muốn để, kiểu như là, trau dồi cho bản thân nhiều hơn, đúng hông? Kiểu như ừm, ví dụ như bạn nói là bạn đang muốn, ơ, gọi là, thay đổi về cái phần, ờ, ờ, trang phục đó thì bạn đang là mong muốn thay đổi theo như thế nào?
Ừm. Đúng rồi đó. Ờ, mình thấy là mình ăn mọt nó nó cũng được nhưng mà nó không có, gọi là, gọn gàng á, nó chưa có ờ, được mình đang muốn thay đổi làm sao cho nó tối giản để mà nhìn cho nó sang trọng á, với lại
À. À, gọi là cho có gu hơn, đúng hông?
nó chuẩn đi làm á, tại vì nhìn còn hơn đang trẻ con quá á bạn, nên là mình cũng đang tìm kiếm
Ừm. <laughs> Đang trẻ con quá hả? Lỡ đâu mỗi người có một cái tính cách thì sao? Nhưng mà <laughs> À.
<laughs> Mình mong là đi làm mình sẽ thay đổi á, nên là bây giờ mình đang cố gắng tìm hiểu để mà thay đổi nè.
Ừm. À, là tạo thành một cái thói quen là mỗi lần đi làm là mình sẽ chỉn chu hơn, rồi mình, ờ, có gu hơn, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Ờ, mình cứ kiểu mặc một cái quần dài xong một cái áo thun cái mình chạy đi làm á, mình thấy mình đang, ơ, đang chưa có lo cho bản thân mình quá, mình phải lo cho bản hơn.
À. À. Như vậy thì à, như vậy thì để mà tổng kết lại thì bạn có những cái mẹo nhỏ nào mà cho những người mà mới bắt đầu một cái thói quen nào hông?
Có nha. Đó là bạn phải đặt một cái mục tiêu, mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, rồi bạn phải có một cái suy nghĩ tích cực ở trong đầu bạn là tui làm được, tui cố gắng đó, thứ ba nữa là có thể nhờ ai đó hỗ trợ, đó, đó, nhờ người hỗ trợ. Ừm, đấy
Ừm. Ừm, để suy nghĩ tích cực. À, là mấy cái đó. Ừm, là để cho để bắt đầu cái thói quen thì thì mình đặt mục tiêu nè, xong rồi cái mình, ờ, ừm, nhờ một người nào đó hỗ trợ rồi mình sẽ cố gắng mỗi ngày để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, đúng hông?
Ừm.